Hmm, siguro kasi parang ang pagmo-move on po ano po siya, eh, meron siyang tinatawag na proseso, di ba? Hindi siya 'yong basta gusto mo lang mag ah, ayoko na kalimutan ko na siya tapos. wala na, 'di ba? Kasi kung talaga pong kunwari, sa pag-ibig o sa pagmamahal, 'di ba, ah, oo. Kunwari lang, ah, ano 'yon, eh, hindi mo hindi hindi ka naman pong masasaktan kung talagang hindi mo minahal 'yong tao, 'di ba. Oo, kung baga makakapag-move on ka kaagad. Para din po 'yan sa mga masasakit na pangyayari sa buhay na kasi po ang tao 'di ba maramdamin po tayo. Ah, iniinda po natin 'yong mga ganun, eh. Kahit po 'yong mga maliliit nga lang na bagay ano pa po kaya 'yong sobrang masasakit, 'di ba, na pangyayari.
Opo, tama, tama. Mm. Mm, mm. Opo, tama. <coughs> Opo, opo. Mm. Opo. Mm. Opo, tama. Opo, opo, tama.
Mm. Minsan nga po 'di ba merong hindi talaga nakaka 'yong overcome.
Mm. Ang hirap po talaga lampasan lalo na kung talagang ano 'no, mahirap yung naging sitwasyon.
Mm. Opo. Lalo na siguro kung yung papansin niyo po, ah, maibahagi ko lang po ano. Yung pong mga nangyayari ngayon sa social media nakikita niyo po ba? Yung mga biglaang pong pagkamatay ng mga, ah, mga pa
Mm. Opo, um, ano po kaya tinutukoy niyo? May espesipiko po ba?
Ah, opo meron po yung biglang pagkamatay po ng mga bata dahil po minsan napapabayaan po ng magulang na hindi naman po nila sinasadya. Wala pong may gusto.
Ah. Ah. Mm, mm. Opo, tama, tama. M
Mm, nababasa niyo po ba 'yon?
Ah, hindi po, eh. Yung naiisip ko po yung ano 'no, mga Pilipinong namatay sa Canada.
Ah, par
9. Opo, nasa festival po sila tapos pi may pumatay po. Mm. Sa Vancouver po.
Ay oo. Oo, yung pong Ayun po ba 'yong nanaksak? Nanaksak po ba?
Opo 'ata. 'Di ko po sure, 'di ko po nabasa buong artikulo, pero nakakalungkot 'no yung mga nananahimik na tao, nagsasaya lang biglang namatay. So, pa'no pa kaya kung tayo mismo nasaktan dun sa pangyayari kasi kapwa Pilipino. Pa'no pa yung pamilya nila, 'di ba po?
Oo. Oo. Mm. Ay oo, oo nga. Nakakatakot 'no. 'Baga lalo na po yung mga nasa ibang bansa ano, 'di alam nung pamilya nila na nandito.
So, ayun ang laki. Mm, so Mm. Opo, tama, tama. So, ayun po 'no
'Di ba? Kayo po ano pong mga masakit na pangya ah, pa'no kayo nakakamove-on sa ganun?
Mm.